Ну да, здесь важно понимать, если ему кто-то прям конкретно нахамил, он ответил тем же, ну, это ещё одна история. А бывает, что такой комментарий может быть сомнительный. Ну, из серии, например, какой-то блогер выставил рецепт, который он вот приготовил, а, и кто-то в комментарии может написать ему: "Я приготовила, мне не понравилось". Да, ну ну, бывает же, не понравилось. А блогер может ответить типа: "Ну и уходи с моей страницы", например. Не нравится, не готовь. Да, но это достаточно грубо и неуместно, я считаю.
Мгм. Ага, ага. Мгм. Ну конечно. <laughs> Да, завет заводи свою, да? <laughs> Да. Ну, конечно, это неуместного, потому что, ну, во-первых, не всем должно нравиться то, что готовит блогер. Ну и, м, ну, д и даже если человек, например, пишет какую-то там, ну, неправду, да, заведомую, какую-то такую, такой комментарий нехороший, ну, не обязательно в ответ хамить, мне кажется. Уж лучше просто тогда, ну, игнорировать, не знаю, ничего не отвечать.
Мгм. Конечно. Да. Да, так и есть.
Хорошо. Или вот что ещё можно делать? Можно, например, в ответ на неприятные комментарии сердечки ставить. Это, наверно, будет удивлять комментирующего, <laughs> и, может быть, он перестанет. <chuckles>
Хм. Ну, кстати, да. Ну, некоторые т некоторые так делают. Я уверена, что человек не перестанет. Ам, возможно, это будет его ещё больше раздражать. Ну, например, ну ну да ну да, как бы, потому что часто, м, некоторые люди, которые пишут гадости, они хотят вызвать какую-то агрессивную реакцию в ответ, например, или оправдывание, когда пл пф ему отправляют сердечки, он может беситься, что он не получил в ответ этого, и может продолжить.
Нет? <laughs> Ну да. Мгм. Ага, д не по не получил в ответ негативной реакции, которую ожидал. Да-да-да. Ну, может быть, и так, да. А вот скажи, а сама вот ты хотела стать каким-то блогером, и смогла бы ты в этом случае как-то вот, э, ну, а, не реагировать агрессивно?
Мгм. М, м. Ну да.

Да, конечно, отписываться- и всё, я так и делаю. То есть я не инф информирую, что "отписка" в комментариях пишу. Ну, а и что? <chuckles> Обычно они отвечают, блогеры: "Ну и и всего хорошего". <chuckles> Ну, типа: "Можно было не предупреждать". Ну, действительно, а зачем предупреждать? Что это даст?
Мгм. <chuckles> Ну, вот знаешь, я, м, э, слышала комментарии одного блогера, который говорил, что вот эти хейтеры- это самые верные подписчики.
Мгм.
Они настолько им нравится, м, писать гадости, что они от тебя никогда не отписываются.
<chuckles> Ну да, заблокируешь, а они новый аккаунт создадут, ты их за дверь- они в окно. <chuckles>
Да, да, да. Ну то есть есть прямо какие-то люди, которые вот таким образом, ну, я не знаю, за зачем это им, они развлекаются, самоутверждаются. Как ты думаешь, вот для чего они это делают?
к Мне кажется, это болезнь. Это явно что-то с головой. Э, ну да, то есть это у люди, у которых нет своей жизни, в них нет, а, чего-то хорошего и святого, что они могли бы транслировать в этот мир, но в них очень много грязи, которую им некуда выплескивать, потому что, ну, в реальной жизни ему он же не подойдет к человеку, не скажет ему там: "Ты дурак, и прическа у тебя страшная". Он он напишет это блогеру, потому что это безопасно, его никто не побьет за это. Ну, это ненормально, у людей нет своей жизни, получается, нету счастья в жизни, а у них, скорее всего, вот какие-то проблемы, плохая работа, нелюбимый муж, а, но им надо заниматься собой.
<chuckles> Прям болезнь! <laughs> Диагноз. <laughs> М. Мгм. Э, да. Да-да-да, да. <laughs> Да-да-да. Мгм. Ну то есть это какие-то несча люди, скорее всего. Вряд ли счастливый человек будет писать какие-то гадости. М.
Конечно, сто процентов, да.
Мгм, да. Да, ну, стоит их, видимо, только пожалеть.
Но ещё и невоспитанные. Да, это самая такая д здравая позиция. Не вовлекаться в это эмоционально, возможно, пожалеть. Э, я так, кстати, иногда делаю. Кто-нибудь меня обидит, я вот, э, придумываю себе образ, почему он мог это сделать. И отношусь с жалостью, потому что, наверно, это самая какая-то лучшая реакция в данном случае, чем переживать, там плакать по этому поводу.
Мгм. Мгм мгм.